Invece, ehm, quando stai quando sei in compagnia dei tuoi amici, per esempio, che rapporto hai o hanno con il tuo stile di musica che magari è un po' diverso dal da quello che si ascolta di solito?
Mh-mh. No, allora in da questo pun <laughs> no, coi miei amici non abbiamo nulla a che fare perché il mio genere di musica è talmente strano, del tipo le host, ehm, canzoni di cioè musica almeno, sarebbero canzoni, musiche ispirate ai film, videogiochi, loro non lo ascoltano, anzi mi <chuckles> mi fanno a volte sembrare alieno, che cosa che effettivamente magari un po' lo è. Invece con la mia ragazza ci conosciamo, o me cio meglio ci, mhmm, sappiamo, mhmm, identificare meglio perché anche lei più meno è come me. Lei poi ascolta un po' di canzoni, chiamiamole tradizionali, però anche lei un po' di host di film, videogiochi sì, quindi ci capiamo meglio, ecco.
Mh. <chuckles> E ho capito, <laughs> Ah, bello. Mi fa piacere. Ehm, e da que ehm, comunque sono curioso, questa passione cioè questo, uhm, profilo di musica che hai, quando è nato esattamente?
Mh, sì. È nato ti direi durante eh aspetta, eh, che qui è tosta. Sì, ti dovrei dire da quando ho iniziato a fare il liceo. Okay, ho quindi ho iniziato a fare i sì il liceo quando insomma ero un ragazzino ormai.
Quindi adolescenza, diciamo.
Circa da adolescente, sì poco più di una decina di anni fa. Ehm non so perché, ma lì magari forse con un fatto che stavo crescendo e maturando sentivo che lì la musica poteva iniziare a fare qualcosa nella mia vita. Tant'è che infatti ho anche deciso di fare pianoforte, principalmente per hobby, eh, no nulla di complesso. Però dopo lì ho esplorato meglio la possibilità di ascoltare la musica per enfatizzare il momento e essendo che a me piace molto guardare film e giocare ai videogiochi, mi capitava che allo praticamente la maggior parte della fonte musicale che sentivo veniva appunto da questi media qui.
Okay. Mh-mh.